Oh, iya? Oke oke, oke, heeh.
Oh, mhm. Nah, ternyata waktu kita campur semua, itu bikin bumerang ke kitanya sendiri karena, uang modalnya uang modalnya nyampur semua, Kak, jadi kayak kita harus ngisi ulang kan kalau pulsa tuh kan kita deposit ya sistemnya ketika kita mau beli deposit, nggak ada uangnya gitu, jadi akhirnya sempet kayak nolakin orang, "Ah maaf, eee, iya depositnya habis." Nah, kayak gitu kan sebenernya kalau di, eee, sistem usaha kan itu berarti kita sudah me apa men <tsk> kehilangan satu konsumen kan kalau kayak gitu, jadi kayak kehilangan pasar kan. Mhm, akhirnya wah nggak bisa nih kayak begini akhirnya aku rubah semua, Kak, sistem manajemennya gitu.
Kenapa, tuh? Waduh. Ya, heeh. Oke. Iya sih, heeh. Oke. Wah oke, berarti berarti gini ya, Kak, ini kalau ngomong soal kegagalan belajar, Kakak, dalam usaha ini kan benar-benar naik turun banget ya, Kak, ya dari yang tadi
Mhm. Benar benar, sampai berubah-berubah loh ini. <laughs>
Iya kayak, gorengan, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu ya terus, eee, terus habis itu nitipin kue-kue di sekolah-sekolah ternyata juga, terus pada akhirnya, eee, ya udah kayak jualan toko kelontong dan lain sebagainya ternyata ada juga gitu ya, eee, pelajaran yang bisa diambil gitu ya, tapi terus berarti apakah dari situ tadi kan, Kakak, bilang, eee, langsung ngubah semua manajemennya gitu kan. Nah, eee, ketika, Kakak, mengubah semua manajemennya, apakah itu jadi titik balik, Kakak, ya atau turning point, Kakak, eee, untuk bangkit tuh, Kak?
Nggak sesuai, bener. Weh, mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, Kak, itu jadi, eee, jadi titik poin. Mhm, jadi bisa besar dan jadi berkembang, karena kita jadi lebih fokus, Kak. Karena jadi kita tuh akhirnya dari cuma jualan pulsa dan bahan kebutuhan pokok itu, akhirnya kita bisa berkembang jadi ada 4, Kak, jadi ada makanan eee, apa, ada itu tadi kebutuhan pokok, terus kita pulsa kan, terus aku ngembangin lagi ke jualan ATK sama jualan air minum dan gas gitu, Kak.
Oh, iya? jadi jadi besar gitu? Oh. Wah, keren. Wah, ya ya. Ya? Wih, keren banget. Oke, jadi jadi memang ini ya penuh tadi penuh lika-liku terus juga harus belajar proses belajarnya itu ya, Kak, ya yang yang bener-bener, apa ya, harus ya riset juga kan, eee, pasti secara nggak langsung riset terus ya belajar gitu. Nah, tapi nih setiap kegagalan itu yang, Kakak, rasain tuh apa lebih ke malukah, nyerah, atau marah, atau campur aduk, atau gimana tuh? Atau kayak ada nggak momen yang di mana, Kakak, tuh kayak aduh pengen nyerah banget deh udah nggak bisa nih usaha, nggak bisa jadi kayak harus, eee, banting setir mungkin ke cari kerjaan lain atau apa, pernah nggak ada di momen itu tuh?
Mhm. Iya. <chuckles> Iya. Mhm, bener. Mhm. Mmm.